آآ آه جرّبتها طبعًا، جرّبتها وهي بايتة، ومع نُص لمونة كده عصرتها عليها وأنا باحب أحُط مع إمم. باحب أحُط في في باعمل لها طَشّة زي البامية ك زي ال الملوخية. يعني بعد البامية ما تستوي خالص آه. آآ باروح جاية عامل لها تومة بالكزبرة وأحمَّرها مع معلقة سمنة بلدي وأروح حاطّة فيها قرن فلفِل متحمَّص كمان معاهم.
أيوه، عشان المزاج كمان. بجد؟ إمم. آه كمان؟ يعني دي طريقتِك أنتِ الخاصة مش الطريقة العادية للبامية مضبوط؟
من غير ما أقطَّعه خالص.